あの、私、結構昔、まあ、に20歳の頃にあの、原付で大きな事故をしまして
あ、はい。 うんうん。 ああ、はい。
ええ、まあ、その日を境になんかちょっと人生が変わって、なんかずっとやっぱり落ち込んでて自分を否定してしまう自分がいて
うんうん。 ああ、はい。
そのなんか悩みをあの、何か解決する方法あったらアドバイスいただけますかね？
うん。 あ、もちろんです。あの、ちょっとそのね、まずおっきな事故に遭われたっていうことで、まあ、今はね、普通に生活されてらっしゃるんですけど、たぶんすごく大変だったんでしょうね、きっとそれは。
はい。 ええ。 そうですね。あの大学生の頃にあの、ま、一人暮らししてて、原付で大学にってたんですよ。
うん。 はい。 うん。 はい。 はい。
で、あの、ま、通学で、す普通に通ってたんですけある日お友達の家でお泊り会があって、で、そのお泊り会の次の日すっごい寝不足で
うん。 はい。 うん。 はい。
で、頭もぼうっとしたまま、ちょっと運転してたんですね。帰りの大学の授業の後に。
うんうん。 はい。
うん、家まで帰る途中、多分ぼうっとしてたのがあったと思うんですけど。途中で、おっきな事故をしちゃって。
うんうん。 はい。
でも、記憶がないんですね。事故の。意識が飛んじゃって。
え。ほんほんほん。 はい。
で、気づいた時は、もう手術台の上だったんですよ。
うん。 はい。
でも、記憶が飛んでて、もう、なんか頭が、あの、ぼうっとしておかしくなっているので。
うん。 はい。 うん。
今日が何月何日かとかも、そんなことも全然わからなくて。今どういう状況で自分がここにいるのかっていうのも、何にもわかんないんですね。
え、え。 はい。 それは、あれなんですか？事故としては、車にぶつかったんですか？どういう事故だったんですか？
それもわからないんですよ。記憶がないので。うん。でも多分、ぶつかったか、自分でススリップして、道路の縁石とかに顔をぶつけたかとかですかね。恐らくですけど。
は。そうなんですね。はん。 はい。 うん。 あああ。 うんうんうん。 いやあ、すはい。いや、でもそれはすごい大変だし、でも今こうしてお話できるってことはね、一応回復は無事にされて、それは本当にでも良かったなって思うんですけど。そこからこう、いろんな自己否定が始まっちゃったんですか？
ええええ。 はい。 そうなんです。その、手術台で目が覚めた時に、あの、状況がわからないまま、とりあえずなんか、顔を縫ってるのはわかるんですね。で、顔を縫ってて、歯もバキバキに割れて、歯が6本ぐらい無いんですよ。
うん。 はい。うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うわ。 はい。
うん。それが20歳の一番、なんか、おしゃれをしたい時期に、顔を縫ってるし、歯はなし。今これ、何の状況っていうわけがわからなくて、冷静に考えたら「あ、原付の帰りに事故ったんだ」と思って、それで今顔を縫われてるんだと思ったら「もう人生終わった」って本当に、手術台の上で思ったんですね。
うん。そうですよね。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 いや、20歳でね、しかも女性でそれって、もう、そのショックは本当に、なんか、ね「あの、分かります」って言うのも、なんか、ちょっと、簡単に言えないほどすごいことですもんね。うん、うん。
ええ。 ええ。 ええ。で、あの、手術が終わって、あの、病室に移動して、そこから、じわじわ記憶が戻ってきて、あ、自分は事故ったんだ、帰り道にっていうので、で、もう、鏡見たら、もう、顔中包帯だらけだし
はい。 うん。 はい。 うんうん。 はい。わあ、はい。
で、入院してて徐々に、こう、ガーゼとかも取り除いていくと、もう、唇とかもパンパンに腫れて、元の自分の顔じゃないんですよ。
うん。 うわ。 はい、うん。
ええ、もう、すっごい落ち込んで20歳なのに、周りはもう、おしゃれとか楽しんでんのに、私はもう人生終わったと思って、だんだん泣けてきて。
そうですよね。 うーん。はい、そうですよね。はい。
もう、なんかそっから、すごい暗い大学生活というか、あの退院した後もその、顔の腫れとか唇の腫れとか、あと折れた歯を治すために何度か手術したんですね。
うんうん。 はい。 はい。 あ、それはすごく大変だったんですね、うーん。
ええ。 なので、みんなはこう、学祭行ったり、楽しんでんのに、私はたいほ生活、手術ばっかりで終わったなと思って。
はい。 うわ。せっかくのね、一番楽しい時期がそうなっちゃうと、確かに後悔しちゃいますよね。
ええ。 ええ。なので、なんかもう手術ばっかりしてたので、あの、ちゃんと勉強もできなかったし、就職活動もちゃんとできなかったしって思うと、なんか、あの日お泊まりをしなければ、今頃人生変わってたのかなとか、しょっちゅう、な、こう自分を否定してしまう、自分がいるんですよ。
うーん。 はい。 あ、そっか、それも。うんうん。はい。 うーん。 ああ。うーん。でも、それは本当にそういう風に思っちゃいますよね。でも、あれですか、今はすごい、こう、ちょっと失礼な質問かもしれないですけど、あの、顔とか傷跡とかそういうのとかは、ある程度は、なんか満足する感じに戻ったとか、後遺症とか、そういうのはないんですか？
ええ。 ええ。 ああ、そうですね。 あ、でも後遺症もありますね。なんか幸い骨折とかはしなかったんですけど、でもやっぱり靭帯とかがおかしくなったのか、右腕は動かしづらいですし。
ああ。 はい。 ああ、なるほど。
ええ、で、手術も何度もしたので、あの、すす、最初の頃に比べれば、ましにはなったんですけど、でもやっぱり鏡見ると顔、傷だらけなんですよ、いっぱい縫った痕があって。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 ああ、なるほど。そっか、やっぱね、ちょっとうん。
ええ。 だからなんかこう、若い時期のおしゃれとか、化粧とかもっと楽しま楽しみたかったなって、すごい後悔してますね。
はい。 うん。 そっか。それって、えっと、今どれぐらい事故から経ったんですか？何年ぐらい経ちました？
あ、もう 私、40後半なんで、もうにじゅうねん以上前のことですね。
はい。 ああ、うんうん。でも、うーん。そうですよね。いや、でも、あの、今聞いてて、本当にすごい大変な思いをされて、今もやっぱりね、傷跡とか残ってるってなっちゃうと、どこかで、この考え方を変えないと、一生それで辛い思いを引きずっちゃうなって、すごく思ったんですね。
それでも、やっぱり、引きずりますね。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
うーん、だから、ま、今、こう、聞いてて思ったのは、ほんとに大変な事故だったけど、そうやって顔面ぶつけてとかだったら、もしかしたら命を落としてるてもおかしくなかったのかな？って思うんですよ。
ええ。 ああ、そうですよね。ま、確かにその当時は「死んだ方が楽だ」って思った時もあったんですよ「死ねた方がこんな悩みなかったのに」とか。でもやっぱり年月が経つと、ま、いろいろ楽しいことも経験できたから「やっぱり生きてて良かったな」とは思うんですよね。
うん。 はい。うん。 ああ、うんうんうん。ああ、そうか、うん。 はい。 ああ、うん。 そうですよね。だから、あの、ほんとに起きたことは変えられないし、多分、その、疲れた状態で行っちゃって「あの時がなければ」っていうのは、確かに思っちゃうと思うんですけど、逆に「もしかしたら死んでたかもしれないけど、生きててよかった」っていう、そっちの方にフォーカスしてった方が、なんか、あの、不幸中の幸いっていうと、なんか、言い方が軽いかもしれないですけど、でもほんとに命があるから楽しかったことも、すね、あの、今四十何歳まで生きてきこう、時間が続いたわけだから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
ほうですよね。
うーん。なんか、せっかく、その、大きな怪我して色々、こう、青春時代楽しめなかったっていうのが、すごくやっぱり人生の中ではおっきな、なんか、ネガティブなポイントにはなっちゃうかもしれないですけど、長い目で見たら、まだ生きてるからそれはラッキーだったって思う方がいいのかな？って、ちょっと思います。
はい。 ええ。 ええ。 ああ、なるほど。確かにそういう風に考えないと、あの、生ってても、なんか、こう、暗い人生なっちゃいますよね。
うん。 はい。 うん。 そうですね。だから、うん、今、その、さっき、楽しいこともあったしっていう風におっしゃってるんだったら、多分これからもまだ長い人生あるから、じゃあ、その20代の最初、ちょっとうまくいかなかったこととかを、なんか、取り返すのは難しいかもしれないけど、なんか、後のじゃあ、何年何十年？とかをものすごく、あの「せっかく拾った命だから、もっと楽しんで充実させよう！」みたいに切り替えてみたらいいんじゃないかなって思います。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
ああ、なるほど。なんか、もう一つ私、あの、悩んじゃうのが、その当時
はい。 うん。 はい。 うん。
あの、衣装とか楽しめなくてようやく今、ま、傷も落ち着いてきて、昔ほど、ま、傷もひどくなくなってようやく衣装とか楽しみたいなって思ったらもう四十代後半なんで、こう、た顔のたるみとかしわが増えてきて、ああ、せっかく化粧も楽しめるようなったけど、顔がもうおばさん化してきて全然楽しめてないなと思って、私人生で、こう、化粧とか楽しめる時なかったんじゃないか？っていうのも自分を否定しめてしまうんですよね。
はい。 うんうん。 はい。 うん、はい。 ああ、はい。 ああ。 うんうん。 ああ。 ああ、そうですね。なんか、こう、やっひい若さって一つおっきなね、武器っていうのはあるから、そう思っちゃうのも、確かにすごく分かるなって思うんですけど、例えば、なんか、あの、やっぱり、こう、年齢に合ったメイクとか年齢のカバーするメイクとか色々あると思うんですけど、なんか、プロの人に、なんか、教えてもらうやつとか行ってみるとかどうですか？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
あ、確かに、自己流のメイクだと、ま、老け顔も直せないかもしれないですけど、プロに聞いたらなんか、こう年齢に合った化粧とか教えてくれそうですよね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 そうですね。なんか今よく、個人でも、こうね、受けられるパーソナルレッスンとかあるし、なんか、そういうのであれば、例えばこう自分の、なんていうんですかね、あの、コンプレックスがあるところとかを上手く隠す方法教えてくれたり、若く見えるとか、自分に合ったのができれば、もしかしたら、すごくメイクが楽しくなったりするんじゃないかなって思います。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
ああ、なるほど。そしたらなんか新たな自分が発見できて、化粧するの楽しくなるかもしれないですよね。
うん。 うん。 そうですね。もしそういう風に、なんか少しでも一個、あ、楽しいなって思えれば、今度はじゃあ、ファッションやってみようっていって、そのにじゅうだいにできなかったおしゃれとかを、今の年代で楽しめるんじゃないかなって思うので、どうでしょう？
ええ。 ええ。 ええ。 あ、それなんかいいアドバイスでちょっと試したくなってきました。
あ、ほんとですか？ね、なんかせっかくだから、今からでも絶対遅くないから、是非そうやって、なんか自分のポジティブに輝ける法を見つけていただければなって思います。
あ、はい。 ええ。 あ、ありがとうございます。確かにまだまだこの人生、あと40年ぐらい続くと思うと、楽しまなきゃ損ですよね、ほんとに。
はい。 うん。 はい。 うん、そうですね。だから今まで十分悩まれたと思うんで、これからはなんか、そういうのを探していければいいなって思うんで、頑張ってください。
あ、ありがとうございます。なんか今日はいろいろお話聞いていただけたので、私のこの20年以上、自分を否定してる、なんか悩みが少し楽になって、あの、気持ちが整理できました。ありがとうございます。
はい。 はい。 うん。 はい。 あ。 こちらこそ、お話聞かせていただいてありがとうございました。
はい。あの、今日からちょっと実践してみようと思います。
はい、失礼します。